Nah, jadi kan kalau jaman sekarang tuh ya, kan kadang-kadang handphone itu bisa, bisa mempersatukan gitu ya, tapi malah bisa juga memisahkan gitu kan ya, Kak. Nah, Kakak pernah nggak sih kayak punya pengalaman gitu ya, ketika sikapnya temen Kakak itu ketika lagi ngobrol, eh, malah sibuk main handphone, gitu? Nah, Kakak pernah nggak sih ada pengalaman seperti itu?
Iya, benar. Pernah. Pernah banget, Kak, dan itu aku baru ngerasain beberapa bulan terakhir ini. Itu kayak kesel, sih. Aku kayak nggak dihargain banget. Nah, itu awalnya aku kan beda kota sama si temen aku ini. Aku di kota aku kan di Sumatera, nah dia aku di Pekanbaru, nah, dia itu di Dumai. Itu kan beda kota ya, walaupun cuman beda beberapa jam lewat tol, gitu ya. Cuman, eee, tetep aja ya, tol di Sumatera itu terlal lebih mahal dari tol yang lain gitu ya, dan membutuhkan
Wah, gimana tuh, Kak, ceritanya? Mhm? Oh, oke. Mhm. Gitu, ya?
Iya, Kak, jadi tol Sumatera ke pekan eee, med Dumai sama Pekanbaru itu harganya 3 1/2 Kak. 3 1/2 apa berapa, gitu? Iya, kalau gak salah Rp350.000 gitu, Kak.
tiga ratus lima puluh ribu. Wah, lumayan juga. Oke oke. Terus gimana, Kak? <chuckles> Heeh. Bener bener.
Nah, itu kan lumayan ya kalau PP gitu, ya. <chuckles> Belum lagi, eee, nginepnya, terus belum lagi, eee, apa ya, transportasi untuk bensinnya, gitu kan.
Mhm.
Nah, itu kan maksudnya memerlukan waktu juga ya, eee, untuk persiapan. Nah, aku sebenernya itu temenan sama dia udah lama, waktu kuliah dan dia anak daerah d yang kuliah di kota aku. Jadi waktu kuliah, aku ngerasa kayak udah deketlah sama dia gitu, bahkan waktu skripsi pun dia, eee, tinggalnya di rumah aku selama satu setengah bulan, yang aku nganggep sebagai manusia biasa itu kayak udah ngerasa deket kan, Kak, gitu. Bahkan dia juga ud iya, e sahabat banget, gitu kan. Karena dari semester awal masuk kuliah aku ke mana-mana berdua mulu sama dia, gitu.
Mmm. Wah. Mhm, udah kayak sahabat gitu, ya.

Nah, itu kan jadi satu pertanyaan kan jadinya sama aku, gitu, sedangkan ak mhm?
Nah. Ini dia kejanggalan. Tapi eee, aku pengen nanya deh. Kamu sebenarnya sebelum ketemu sama dia, ya, ketika kemarin itu, eee, pernah ada lost contact nggak sih, kayak udah lama banget nggak berhubungan, atau mungkin kayak ada pernah ada konflik, gitu? Rasanya pernah ada kayak gitu nggak?
Oke, kalau konflik sendiri nggak ada ya, Kak, ya, dan sebenarnya memang tipe anaknya itu dia datang ke ke aku itu karena ada maunya doang, gitu. Dibilang lost contact, emang iya sih, karena setelah dia kerja itu emang nggak ada kontak-kontakan, dan dia juga kerjanya di bank, dan itu, eee, apa ya, lama banget, gitu loh, dia pulangnya itu dia bilang udah jam 9:00 atau jam 10:00 malem, gitu, paling kayak, ya, udah, nanya-nanya kabar tapi kalau setiap dia ke kota aku yang di Pekanbaru, dia selalu ini, sih, kayak ngajakin makan, makan bareng atau bahkan kayak konser bareng, gitu, masih masih ada lah sedikit, tapi nggak terlalu keep in touch se seperti waktu kuliah, gitu, itu masih bisa dikatakan belum lost contact juga nggak sih, Kak?
Mhm. Mmm. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi s mmm. Iya, masih amanlah, ya, kayak masih normal-normal aja, gitu. Tapi kenapa ketika dia dengan hari pentingnya, gitu ya, seperti pernikahan, kok malah ke kamunya malah nggak ngambek nggak nganggep sahabat, gitu ya?
Iya, masih aman. Mhm. Nah, justru itu yang aku bingung, Kak. Jadi karena aku liat story dia kan, malah temen-temen yang bermasalah itu yang malah dijadiinnya bridesmaid, dan aku tau banget kejadiannya gimana, gimana mereka memperlakukan, eee, si temen aku ini, gitu, bahkan waktu itu kan aku ini, ya, lebih deket sama dia daripada temen aku ini, aku tuh lebih memilih, eee, teman sama dia loh waktu itu daripada aku memilih teman sama yang si temen-temen yang toxic dia itu, gitu, Kak. Terus aku mikir kan, apa karena dia waktu itu apa ada sih sebenarnya waktu itu dia ngajakin aku untuk, eee, ini, liburan bareng ke Malaysia. Nah, itu kan maksudnya, ya, walaupun dari kota aku itu nggak terlalu mahal, ya, tiketnya itu, cuman waktu keadaan itu aku memang lagi kerja dan uang aku tuh selalu bantuin umi aku untuk medical check-up. Nah, seharusnya kan itu dia ngerti sendiri, ya, medical check-up itu minimal-minimal kan kita harus butuh dana yang berjuta-juta, gitu ya, karena kan medical check-up-nya untuk keseluruhan badan, gitu ya. Dan seharusnya kalau dipikir-pikir itu kan ini, ya, dia tuh kayak harusnya ngerti, ya, kalau aku tuh menolak, ya, karena ada sesuatu hal, gitu, aku mikirnya di situ sih, apa karena aku menolak terus ajakan dia untuk pergi liburan barengkah, atau gimana. Karena waktu dia ngajak, temen-temen toxic-nya itu mau, dan memang ini sih, jadinya mereka sedikit dekat lagi, cuman waktu pulang, ya, balik lagi, dia dijelek-jelekin lagi sama temen-temen toxic-nya itu, gitu.
Mhm. Mmm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mmm.